जी, देखिए वैसे तो घर-परिवार में वो आते-जाते नहीं थे क्योंकि घर थोड़ा दूर था हमारा और मैं आपको बताऊँ मुझे उनका घर भी नहीं पता था, कि उनका घर कहाँ है लेकिन हाँ, उनको मेरा सब पता था हाँ, उनको मेरा सब पता था लेकिन मैंने कभी जरूरत नहीं समझी कि हाँ, मुझे इनका घर पता होना चाहिए, लेकिन हाँ, अ, ऐसे फ़ोन कॉल्स पे मेरी उनकी बहन से बात होती थी, भाई से बात होती थी, कभी-कभी उनकी मम्मी से भी हो जाती थी बातचीत, तो मतलब उनके परिवार में भी सबको पता था हाँ, हमारी दोस्ती बड़ी अच्छी है। लेकिन एक बार अ, क्या हुआ उसने मुझसे ₹10,000 माँगे, तो ऐसा होता था कि कभी कॉलेज की फ़ीस नहीं है, प्रैक्टिकल फ़ीस नहीं जमा है तो हम हज़ार दो हज़ार दे देते थे। तो दस हज़ार मुझे लगा ज़्यादा नहीं है वैसे मेरे पास अ, मेरी मम्मी के पैसे पड़े हुए थे मेरे अकाउंट में ए लाख, डेढ़ लाख रुपए, तो मैंने उसे 10,000 दे दिए। फिर उसने मुझे वापस कर दिए 1 हफ़्ते बाद। फिर मैं आपको बताऊँ 2-3 महीने बाद उसने फिर मुझसे 15 माँगे, फिर मैंने 15 दे दिए। फिर उसके बाद 1 हफ़्ते बाद उसने मुझसे 30 माँगे, मैंने 30 दे दिए। ऐसे करते-करते ना, वो बाद में वापस कर देता था तो मुझे एक विश्वास हो गया था अरे 30 ले 20 ले वापिस तो वो कर ही देगा। आज आज नहीं तो 2 घंटे बाद।
हाँ। अच्छा। और उन्हें आपका घर पता था? हुँ। समझ गई। ठीक है। हुँ। अच्छा। हाँ, होता है कई बार हो जाता है। जी, जी। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। अच्छा। अच्छा। हाँ। हुँ, ये तो है। हाँ।
लेकिन फिर अचानक से उसने मुझसे एक दिन कहा कि उसे ₹60,000 की जरूरत है क्योंकि उसे पता था कि मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं और, तो मैंने 60,000 उसे दे दिए अ, वो बोला कि, "मैं जा रहा हूँ थोड़ा बाहर घूमने।"
हुँ, हुँ। अच्छा आपने पूछा नहीं उनसे कि वो पैसे किस लिए माँग रहे थे आपसे?
जी, वो कहीं बाहर जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि, "अ, भैया को ज़रूरत है अभी हमारा कार्ड काम नहीं कर रहा है, ये नहीं काम कर रहा।" मैंने अपना दिमाग नहीं लगाया। मैं मैं आपको सच बताऊँ मेरे परिवार में कभी ऐसा हुआ नहीं था, और मैंने आसपास देखिए जब तक आपके साथ होता नहीं है ना तब तक आप उस चीज़ पे विश्वास नहीं कर पाते हो और हमें तो जी।
ओह! हुँ। हुँ। ये तो है देखिए, ठोकर ना लगे तब तक हम संभल कर के नहीं चलते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल।
हाँ, तब तक वही होता है ना कि अक्ल जो होती है वो बादाम खाने से नहीं ठोकर खाने से आती है। तो मैंने बादाम तो खाया था लेकिन मैं मेरे साथ कभी ये नहीं हुआ कि मैं ठोकर खाई हूँ। तो मैं उसपे विश्वास करती रहती थी तो ऐसे हुआ फिर 60 तो उसने मुझसे ले लिए, फिर उसके बाद उस उसने मुझे कॉल किया, "यार मैं फँस गया हूँ और बहुत बारिश हो रही है और अ, जीपे काम नहीं कर रहा है मेरा 40 और भेज दो भैया के नंबर पे।" तो मैंने अ, उनके और उनके दोस्त थे, कजिन भाई थे, मैंने उनके पे 40 भेज दिया। अब देखिए मेरी लिमिट थी ए 1 लाख की वो मेरी पूरी हो गई। तो अब मैं उसे ज़्यादा भेज नहीं सकती थी। वैसे तो मेरे लिए 1 लाख भी बहुत बड़ी बात थी उस समय ना मेरे पास जॉब थी, अभी मैं नया-नया कॉलेज में गई थी और घर की स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं थी मम्मी
बिल्कुल, सही बात है ये तो। हुँ। हाँ। अच्छा। हाँ। हाँ। हाँ, हाँ। हाँ। हाँ। आप ही के लिए नहीं 1 लाख एक अच्छी-खासी रकम होती है, किसी के लिए भी होगी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, फिर?
जी, बिल्कुल। तो हुआ क्या? अ, तो अ, ऐसा हुआ कि फिर उसके बाद अ, मैंने दे तो दिया पैसा उसके बाद, उम, मैं आपको बताऊँ कि उसका ओ, फ़ोन बंद आने लगा तो मैं आपको बताऊँ उसके बाद भी मेरी अकल नहीं खुली।
हाँ। क्या? मतलब आपको कब पता चला कि फ़ोन बंद है?